Meu Deus, complexo. Entendi.
É. E aí, eu e eu sabia disso. O que acontece? Não foi que assim, tipo, ai eu esqueci o passaporte, não. Foi que eu nem parei para pensar nele, sabe? Tipo, em momento nenhum, eu quando estava arrumando a minha mala, arrumando minhas coisas eu pensei no passaporte.
Uhum. <laughs> Sim. Mas, às vezes, a mente ela prega essas peças com a gente, né?
É, não foi assim: "Ah, esqueci em cima da mesa." Não. Eu esqueci no mesmo lugar que ele sempre ficou, porque eu não parei, nem lembrei. É.
Guardadinho, porque tem um problema também quando a gente é imigrante, que a gente quer proteger o nosso passaporte, a qualquer custo. Se a gente tivesse um cofre dentro de casa, a gente colocaria ele dentro do cofre, para ele ficar lá, pra não perder de jeito nenhum. <laughs> Porque é caro muito caro, tirar no consulado. Então, assim, a gente quer proteger o pobre, às vezes
Aham. <chuckles> Sim. É verdade, é verdade. <laughs> É, exatamente. Aham, é. Exatamente, né, ele estava ficou lá guardadinho. Mas aí, assim, a reviravolta da história foi que elas viram a minha situação, e aí, eu falei com elas, eu chorei, comecei a chorar, eu falei: "Preciso ir, eu preciso ir uma pra uma conferência, estou indo para uma conf" que elas falaram assim: "Não, volta em casa, dá tempo de você voltar em casa." Falei: "Não, não dá, eu não moro aqui. Eu moro em outra cidade." E aí, e eu chorando assim, e aí ela mas eu tinha meu título de residência, meu título de residência estava na minha carteira. E elas falaram assim: "Olha, e a" E ela: "Que que vocês está indo fazer lá?" Eu falei: "Eu estou indo para uma conferência." E eu chorando, assim, eu falei: "Eu tenho que apressar o trabalho. Minha universidade pagou, eu tenho passagem de ida e volta e tal." E aí elas falaram: "Olha, eh, você vai embarcar."
Uhum. Aham. Aham. Eu por em outra cidade. <chuckles> Sim. Uhum. Aham.

Nã e, eu fiquei pensando gente, eu poderia ser deportada. O policial, ele poderia me prender, ele poderia achar que eu estava mentindo. Eu ele poderia pensar que eu estava tentando fugir pela fronteira. E pra voltar para casa porque, tipo assim, ele falou isso, só que aí eu f a a mente ficou pensando assim marido ficou o tempo inteiro pensando, a gente foi imprimir esse passaporte, tá? A gente foi pra se divertir mas ele ficou procurando uma biblioteca pra gente imprimir os documentos. Pra ter os documentos na mão e ele ficou obcecado assim. Porque a gente ficou pensando: "Beleza, na ida foi de boa, mas se na volta tiver outro policial e, acontecesse o que aconteceu com você.", tipo, a pessoa virar e falar, assim: "Então, não vou aceitar isso, aqui, problema é seu da foto.".
<laughs> Sim! É, é. <laughs> Aham. Ah. Imprimir. <laughs> Sim, sim. Exatamente! Aham. Exatamente. Aham, aham. Olha.
Mas, olha, vou te contar, eu entrei e orei, o caminho inteiro. <laughs> Eu falei, Deus, por favor, me deixa só chegar em casa. Eu prometo, eu prometo que nunca mais vou sair sem passaporte. Deu certo.
<laughs> <laughs> Ai, que horror, né, é. Poxa vida. Não, e assim, são situações que, tipo, você não tá fazendo nada de errado, né, tipo, tá tudo certo. E, assim, nesse caso, igual você tinha foto, eu tinha meu documento, meu título de residência. Está falando que eu tô aqui como título com como investigadora, sabe. Eu tinha a compra de passagem de ida e volta. <chuckles> Eu não ia ficar. <chuckles>
É. Você tá vivendo, cara! Aham. É, tipo, assim Não, e tem lá não, e tinha lá, que você estava indo com p co com a parte de pesquisa. Tinha ali dizendo que você era cidadão daquele outro país e vinha as identificações em inglês, também tipo assim, pra dizer: "Ah, mas não, não falo português.". Tem em inglês lá pra todo mundo ser identificado. E aí fica tipo assim, tudo bem que não pode, mas poxa, se você, realmente tivesse sido roubada e que você tivesse que fazer outro, de fato, isso ia demorar muito. Imagina você você teria disposição pra ficar se você não tivesse um tio lá, de ficar d dias esperando, pagando hotel e, tipo assim
Aham, aham. Sim! Aham. Sim. Aham. Não, eu não sei o que que eu ia ter feito. A a minha ideia era ir de ônibus também, só que o ônibus é uma sorte é, só que o ônibus é uma sorte. Por quê? Eu já atravessei da Es de Portugal para a Espanha de ônibus algumas vezes e de lá para cá, algumas vezes eles param na fronteira, algumas vezes não.
Eu pensei nisso, quando você estava me contando essa história. <laughs> Aham. Sim.
É, mas eu não sei se você lembra daquela música dos mamonas, que se dar uma chuva de Xuxa, no meu colo, cai Pelé.
Hã.

Beleza, e pra voltar? <laughs>
E aí? <laughs> E aí elas falaram assim: "Pra volta fica tranquila, na volta quando você chegar no aeroporto lá na Espanha você fala que você perdeu o passaporte. Você não fala de jeito nenhum que a gente te deixou embarcar"
Hum. Entendi. <laughs>
"sem o passaporte, você fala que você perdeu. E aí, eh, você fala que você perdeu, você tá precisando voltar para o teu país onde você é residente e que você vai, né, tipo, para o para o consulado, sei lá o que, pra fazer um novo". Tá, beleza, aham, tá ok. Aí, enfim, deu tudo certo, apresentei meu voltei, né, tal, estava no avião no aeroporto pra voltar. Estava na fila lá com o meu títulozinho de residência apenas. Tremendo, tremendo, tremendo. Aí chegou a minha vez, eu apresentei meu título de residência, a mulher olhou pra mim: "O passaporte?"
Hum. Aham. Sim. Hã. Hã. <chuckles> Tremendo também, suando, a mão toda suando. <laughs>
Aí eu: "Eu perdi". <laughs> Eu: "Eu perdi". Aí ela: "Não, você então você não pode embarcar". Aí eu mas mas eu mas eu falei assim: "Não, mas olha, eu moro lá. <laughs> Eu tenho que voltar pra casa é, eu tenho que voltar pra casa, porque, eh, né, eu moro lá. Mas pode deixar que quando eu chegar lá eu vou no consulado, né, e tal". Ela: "Não, se você perdeu aqui você tem que ir no consulado aqui na Espanha, que fica, sei lá, em Barcelona e Madrid, não sei, acho que Madrid, e fazer um outro. Você não pode embarcar".
Falei: "Então, eu perdi moça, fui roubada, furtaram". <gasps> Hã? Eu falei assim: "Não, então eu preciso ir no consulado". <laughs> Aham. <gasps> Meu Deus! Eu explanava logo as aeromoças, as comissárias de bordo.
E aí eu não embarquei. Eu tentei, eu d esperei a fila inteira passar, eu comecei a chorar tudo de novo e não me deixaram.
E aí, que que você fez?
Aí eu sentei, assim, num canto e fiquei chorando. Eh, mas, assim, o meu drama você vê que meu perrengue chique é literalmente um perrengue chique, porque eu tenho um tio que mora na Espanha.
<laughs> Hum.